Ah, esse filme é triste demais, pra eu poder ver. <laughs>
<giggles> Ah, você não viu? Mas, é adaptação de um livro. Existe um livro. Uhum.
Não, não. É adaptação, é? Entendi. É, esse filme é muito famoso, mas mas como eu já sei que que o final é apelativo, aí eu prefiro fugir. <laughs>
Sim. Uhum. É.
Mas, deixa eu ver aqui, que mais, ó. Star Wars, não, não é livro. Na na verdade se tornou livro depois, com várias
Sim. Hum. Uhum. Uhum.
várias obras, assim, na sequência.
Assim, é uma questão só de saber, realmente, a relação, né. Você falou que a relação do livro e do filme é aquela, o q A sua posição, eu acho que, também, tá bem correta, que o livro, quando você lê, você imagina os cenários, né. Você pode, com a sua própria mente, entender, ali, o os caminhos. Agora, o f o quando é o o o livro adaptado pra filme, é realmente uma visão de uma outra pessoa, que tenta, né, eh, transparecer, ali, o que estava no livro, mas que, às vezes, pode ficar um pouco diferente.
Sim. Uhum. Sim. Sim. Com certeza. Com certeza. Tem, até, também, eu tô pensando aqui, em adaptações que acontecem não exatamente, de livro, mas, por exemplo, de jogos, né. De jogos pra filme. Então, a a maioria das a adaptações elas sofrem muito. Elas não conseguem receber uma boa crítica, né, porque, eh, não é fácil, não não é fácil você adaptar.
Hum. Hum. Uhum. Hum. Uhum. Uhum. E qual qual adaptação, assim, que você de um jogo, que virou filme?
Então, por exemplo de jogo, o, já veio logo aqui na minha mente, por exemplo, Mortal Kombat, e tinha um um jogo também, mais antigo, que é o s Street Fighter. E, aí, surgiram alguns, hã, filmes derivados do desse,. Mas, assim, o pessoal sempre reclama porque
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.